Последние, наверно, 15 лет занимаюсь подобным. Нет, чуть, может быть меньше 13, наверно, лет, да. То бишь какие-то, <clears throat> условно, э, какой-то бизнес, э, мелкое предпринимательство. В таком ключе. Поэтому и даже, э, как бы, а, ну есть много, э, работы в интернете сейчас, и по сути ты тоже ни от кого не зависишь, э, только лишь сам себе начальник, что тоже даёт определённые преференции и удобства в жизни.
Мгм. Мгм. Слушай, ну вот как раз таки ты упомянул, что есть работа определённая онлайн, да, когда ты можешь сам выбирать себе сколько времени ты будешь работать и как ты будешь работать. Не возникает ли у тебя как раз таки в такие моменты желание просто пожить для себя, может быть выделить какой-нибудь там часок, да? Вообще, что такое для тебя жизнь? То есть я поняла, что для тебя работа это, ну, такое, что-то очень важное, да которым ты с удовольствием занимался бы, наверное, прям 24 часа в сутки.
Мгм. Ну да. <clears throat> Так и происходит так и происходит.
Но вот, а жизнь для тебя это что такое? Вообще, что ты подразумеваешь вот под какими-то занятиями любимыми?
Наверно, путешествия, естественно. Это вот, э, ради чего стоит жить в моём в моей системе ценностей, это путешествия. И они безумно сильно заряжают, и, э, как бы, э, можешь действительно работать без, а, какого-либо отдыха. Только вот именно концентрация на том, что вот скоро поеду в путешествие. И это мотивирует, это помогает, а, и усерднее работать в том числе. <chuckles> И, э, да и поэтому ну вот такая морковка, как перед осликом. Это очень так, э, классно. Конечно конечно, да. <chuckles>
Мгм. Мгм. Так. <chuckles> Стимулирует, да? Ну, а, стимулирует опять же работать всё больше, и больше и больше. <chuckles>
Да, да, ну такая вот мужская доля, что поделать, надо работать <chuckles> ничего не поделаешь.
<chuckles> Слушай, ну каждый сам наверное себе выбирает долю. У тебя просто а такой вот выбор. Некоторые мужчины же как-то могут по-другому выбирать. Для них, наверное, какие-то другие приоритеты.
Смотри, ну жизнь, она настолько короткая, настолько, а, скоротечна, что хотя бы даже в 1 деле преуспеть это нужно там 2 жизни прожить. А, а если ты хочешь именно в чем-то преуспеть, наверно, тебе приходится в 1 жизнь запихнуть 5 других жизней. <chuckles> Поэтому
Мгм. Мгм, <chuckles> но это нереально, это мы сейчас с тобой фантазируем. <chuckles>
<clears throat> Ну конечно. Но, опять же, можно мало спать, например. Вот человек в среднем спит там 30 %, э, своей жизни. Можно спать поменьше.
Мгм.